जी।
जी, अ, अगर मैं आपसे अ, बोलूं तो हेलमेट की जो एक रेटिंग होती है
हाँ। जी, जी।
और उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा और अ, जो रेटिंग होती है उसके हिसाब से अगर अ, बहुत सारे अ, जी, आईएसआई की जो रेटिंग होती है ना, तो उसके हिसाब से अगर हेलमेट खरीदें आप तो जितनी अ, अच्छी रेटिंग होगी उसकी तो उतना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है हेलमेट और अ, देखें तो आपको पता ही होगा कि हेलमेट हर प्रकार लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो है आपके बजट में भी आए वो और जो है आपके अ, सुरक्षा भी पूरी करे, तो बिल्कुल अ, जो आईएसआई रेटिंग होती है उसको अ अ, उसको मद्देनजर रखते हुए जो हर किसी ने जो है ना हेलमेट और अपनी नीड के हिसाब से बिल्कुल।
आईएसआई जैसे रेटिंग आते हैं, आईएसआई। हाँ। हाँ जी। जी। हाँ। जी, बिल्कुल, हाँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि सही कहा आपने, थोड़ी अ, माफ कीजिए आपकी ना आवाज थोड़ी कट रही है, जी। जी। अ, स चलिए माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपकी आवाज़ कट रही है जी, हाँ, तो मैं आपसे स पूरी तरह सहमत हूँ, सही आपने कहा आईएसआई मार्क का लेना चाहिए और अलग-अलग तरह के मॉडल्स आते हैं और अलग-अलग बजट के आते हैं तो, उसके हिसाब से लेना चाहिए जैसे अगर आप अ, अप आपकी बाइक सुपर बाइक खरीद रखी है आपने और वो आप हाई स्पीड पर एक परफॉर्मेंस बाइक है और आप सिर्फ उनको देश के कुछ-कुछ चुनिंदा हाईवे पे वो त अ, चप 100 की गति पर चलाना चाह चलाना चाहते हैं यानी मैक्सिमम स्पीड जो होती है अलाउड, उस पर चलाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से अग आप हेलमेट खरीदिए अ, और हेलमेट में भी अलग-अलग तरह का वजन आता है उनको अपने रेटिंग के हिसाब से आप पहनिए। और मैं कहना चाहूँगा एक और कि जिन लोगों को ये लगता है कि अ, हेलमेट में गर्मी लगती है तो आज भारत में ऐसे डिवाइस मौजूद है जिनको हेलमेट एसी कहा कहते हैं। छोटे-छोटे डिवाइस उनको आप हेलमेट पे लगा लीजिए। अ, खास तौर पर वैसे वो हेलमेट होते हैं ना जिसमें पूरा सर ढक जाता है सामने से आपका, उस पर लगा लीजिए वो आपको ह ग ठंडी हवा आपके स चेहरे पर मारता रहता है। तो एक बहुत बढ़िया इनोवेशन मुझे लगता है वो। जी।
जी। जी, बोलिए।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 जी। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी, जी, जी।